A pessoa não vai conseguir largar. Aí, ao invés, de falar: "Ah, para de fumar, que faz mal para tua saúde. Ah, por que que você não fuma um vape?" Eu sou contra o vape também, tá, mas, entre um e outro, os 2 fazem mal. "Por que tu não fuma um vape? Pô, um vape é legal". "Ah, mas eu não quero, n não comprei, não quero comprar, a acho que eu não vou gostar, que não sei o quê". Eu já anoto na minha listinha de Natal, sabe. <chuckles> Nem o Natal da empresa, que vai fazer lá o amigo oculto, eu já daria de presente de Natal para aquela pessoa de amigo oculto. Mas eu acho
Uhum. Hum. Uhum. Uhum. Uhum. Ou então livro, um livro de meditação também.
É, um livro de como deixar de fumar. Tem vários hoje em dia. Até mesmo um curso, tipo, de ioga, um curso de pilates, alguma coisa que vá adicionar sem fazer pesar tanto, sabe. Já o sair, depois do trabalho e tomar um álcool para relaxar, aí depende, né, o quanto é esse tomar um álcool.
É, sim, uhum. Uhum. Uhum.
Porque o problema não é o que você faz, é a quantidade de vezes que você faz. Tipo, eu posso muito bem, ver uma amiga numa sexta-feira à noite, que eu faço muito, e a gente sentar para falar mal dos maridos, desestressar, falar mal da família, e a gente abre uma garrafa de vinho. Essa garrafa de vinho i para nós 2 dura a noite toda.
Uhum. Frequência. Uhum. Uhum. Uhum.
Mas tem gente que pega essa garrafa de vinho e bebe sozinha, e depois abre uma outra. Aí já é demais, né.
Uhum. Sim, é o excesso.
Então tem que ter também os limites.
Uhum. E, é verdade, bom bom bons pontos, você comentou, mas, eh, desses desses ata desses atalhos, eu acredito que na hora que você está muito estressado, pelo menos o que eu vejo, muita gente come, né, muita coisa ali, chocolate, ou
Uhum. Sim. Uhum. Sim. Aham, a famosa fome nervosa, né.
Isso ou então batatinha ou então Você teria alguma dica nesse para esses casos, assim? Algo pega talvez pegar algo mais leve, uma fruta?
Uhum. Aham. É isso, eu ia falar isso. Eu sou uma pessoa que eu tenho a fome nervosa, né. Eu sempre falo: eu evito ficar parada, porque quando eu estou parada, a minha mente só pensa em comida. Então, para mim, o que funciona muito é ter opções um pouco mais saudável, para quando chegar aquele momento do pico do estresse. Aí, ao invés, de eu atacar na cozinha e comer uma coisa super calórica, que é a caloria do meu dia inteiro em uma mordida, eu tenho já opções pronta. Eu, por exemplo, comprei uma Air Fryer nova, que ela desseca alimentos.
Uhum. Uhum. Uhum. Uhum, sim. Uhum.